Então que
E qual outro prato você experimentou ali na China, que você comeu e gostou, que mudou mesmo, assim, sua experiência culinária, gastronômica ali e que você falou: "Nossa esse eu vou ter que repetir em casa.", qual que foi?
Então, eu pensei em repetir, mas foi difícil achar e é difícil achar no Brasil e eu tenho certeza que a gente não vai achar. Que era, assim, eu estava em um hotel, eu falei: "Eu estou com fome, hoje eu vou pedir alguma coisa diferente", então eu pedi um McDonald's, né, só que o McDonald's da China é um pouco diferente, tem os uns ingredientes diferentes. Então aí eu comi, comi um Mcdon <laughs> não, eh, ele tem um um frango diferente, um molho diferente, umas coisas assim. Então eu comi aquele Mcdonald's, fiquei tranquilo, no dia seguinte eu falei: "Agora sim, agora eu quero comer, estou com fome", tomei café da manhã no hotel, falei: "Agora eu quero conhecer coisa nova".
Uhum. Aham. Tinha escorpião dentro do pão não, né? <laughs> Aham.
Nós pegamos um táxi, fomos parar no interior da China. Parando no interior da china você
O interior era distante da onde vocês estavam? Quanto tempo ali?
É. Ah, nós ficamos 3 horas no táxi pra chegar no interior.
Nossa, muito longe. Então a experiência teria que valer a pena. Aham.
As só que, assim, o táxi lá é muito barato, então valeu a pena, porque eu paguei 22 dólares, que convertido né, 22 dólares pra ir, 22 pra voltar, então deu 44 e estava tranquilo. E você vai passando eu ia passando, assim, de táxi, aí teve uma barraquinha no meio da estrada, no meio do arrozal, era um arrozal, assim, e a barraquinha no meio da estrada que me chamou atenção, que foi quan
Aham. Aham. E você chegou a parar ali?
Aí na hora eu parei. Por quê? Porque na hora eu estava com o vidro aberto, porque eu esta eu fico um pouco enjoado quando estou dentro do carro. Então eu abri o vidro e na hora que eu abri o vidro que eu passei nessa barraca, eu senti um cheiro muito forte, como se fosse um frango assando.
Aham.